<chuckles> Y p que y pero, bueno, ah, ¿cómo planteo mi pregunta? ¿Emocionalmente sientes que te da como poder, a lo mejor? O sea, obviamente a todos nos gusta que nos chuleen algo, ¿no?, que, ah, está padre tu playera, tu peinado, tus zapatos, lo que sea. Pero a ti en particular, o sea, cuando te la pones
<chuckles> Claro.
te la pones pensando, ¿en qué?, o sea, en en esta parte q solo de que, ah, pues te van a decir que se ve padre o, ¿realmente sientes como que a lo mejor puede cambiar tu postura, no? Como que, no sé, abres echas para atrás los hombros, como que te, no sé, como que te pones más contento. ¿Qué sucede como en ti?
<chuckles> Sí, la verdad es que, bueno, nunca me pongo ropa pensando en si a alguien más le le va a gustar, pero, eh, siempre como que sí elijo la las prendas, en especial este tipo de de playeras porque son como que muy especiales para mí y cuando me las pongo, pues trato de que sean precisamente ocasiones especiales y y es tal cual lo mencionas, ¿no? O sea, me la pongo y siento como que algo en mí cambia, como que me siento más seguro, hasta más atractivo, ¿no? Y me pongo ahí en el espejo como Johnny Bravo y digo: "Ah, ¿quién es ese guapo", ¿no? Y cosas así. <laughs> Pero sí, sí cambia.
Ah, okey. Ujú. Ujú. Ujú. Ah, okey. Ajá. <chuckles> A posar. <laughs> Okey. Sí ti sí tiene como ese efecto de cambio, veo, para, pues, tus sentidos o para tu emoción, ¿no? Y tú oye, ¿tú crees que este este tipo de de playeras o, bueno, alguna en en particular, has sentido que ha cambiado la forma en que la la aprecias? A lo mejor tú un día, a lo mejor fuiste, no sé decías que al concierto de Amanda Miguel, ¿no? Y la compraste solamente porque ibas al evento y todo padre, la usaste, pero después, con el paso del tiempo, te empezaste a dar cuenta que te sentías como más atractivo, que, eh, te gustaba la energía que te te provocaba cuando te la vestías. ¿Fue cambiando el, eh pues sí, como este sentimiento con el paso del tiempo, en particular con alguna playera?
Exacto. Claro.